Nossa, nossa, nossa, então desde da da pandemia você já tá no no home office, tá vivendo essa vida que é, querendo ou não, é um pouco mais, ah, entre aspas, né, tranquila, você pode estar em casa, né, quer arrumar alguma coisa em casa ou quer comer alguma coisa, você sair, não precisa gastar tanto, né, tem essa facilidade maior, mas só uma dúvida, né, você prefere o o fato de você estar ali em um em um em um escritório trabalhando com com a equipe, ou para você realmente seria melhor mesmo, né, estar em casa? Né, porque você vai voltar.
Uhum. Então eu prefiro mil vezes estar em casa, porque eu acredito que quando, pelo menos para o meu trabalho, o meu trabalho ele é muito técnico, sabe. Então assim, eu trabalho com, ah, análise de dados em tempo real, de trabalho então, assim, eu sigo se as pessoas estão trabalhando corretamente, né, e.
Entendi. Entendi, entendi. Você trabalha com o quê? Desculpa perguntar. Entendi, esse Ah, sim, sim, sim, trabalha na área ali de TI e querendo ou não ter o conforto de casa para trabalhar com isso é um é um plus, né?
É,não não é TI, é uma questão mais administrativa, assim, sabe. Mas mas ainda assim eu sinto que no meu caso trabalhar de casa é melhor porque, ah, a gente consegue focar em fazer realmente o que é preciso, por exemplo, é muito comum no meu trabalho, as pessoas me mandarem, eh, inbox, pedindo para fazer coisas que elas sabem que não pode.
Entendi, entendi. Pois é. Ah, entendi e aí devem pensar o quê, que: "Ah, ele ele está ali entendeu então ele pode ajudar em alguma coisa, pode deixar que a gente faça as coisas".
Uhum, é, e eu entendo que, poxa vida, entre aspas não não custa tentar, mas eu já sei que isso vai acontecer pessoalmente, que eu vou estar lá de boa, e sim vai chegar alguém batendo o meu ombro e falar assim, você pode me ajudar? <laughs>
Aham. Sim, e vão te pedir. <laughs> É isso é chato, você em casa, querendo ou não, não tem todo esse problema, né, essa chatice de lidar ali com as pessoas o tempo todo.
Sabe. Uhum. É, e é com é complicado, porque no trabalho eu posso f eh, fazer em casa eu posso falar assim, ah, eu queria muito mas infelizmente devido às regras não vai ser possível, tem que pedir para o fulano, mandar e-mail, autorizar, nã-nã-nã, porque é verdade sabe. E.
Aham. Sim sim. E você já tem pensado, né, agora, imagina você falou que vai mudar da sua realidade, são 4 anos, né, não é pouco tempo, são 4 anos já trabalhando em casa, trabalhando, né, ah, de uma forma mais tranquila, você vai voltar a esse ambiente, né, que não é muito bom para você. Então a dúvida era essa, né, você está preparado para conseguir voltar a equilibrar, já tem pensado assim: "Não, olha, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo", para realmente tentar, né, e conseguir equilibrar a sua vida, né, e também, você sair, né, o autocuidado também, você tá preparado pra isso?
Uhum. Uhum. Sim.